Ehm, gente che legge libri sul telefono. Cioè ma dai, cioè dico sei in un posto bellissimo, in un giardino sdraiata al sole, oppure in spiaggia un bel libro, la carta stampata di una volta, quel profumo di di carta, quell'odore, quelle sensazioni belle quando scorri le pagine, e poi metti il tuo bel segnalibro con la famosa orecchietta che non deve mancare mai, tra un bagno e l'altro. Cioè sono dei piaceri che sono s sono cose strane forse, forse sarò vecchio io, che ti devo dire? Però, mhmm
<chuckles> satto. No, sono le le bellezz cioè la bellezza di fare qualcosa di ancora autentico, no, è un po' come lo shopping, vuoi mettere il girare tra le vetrine, vedere i colori, ehm, piuttosto che fare sempre questi carrelli online, acquistare, t'arriva il postino, ti consegna le cose, boh, è finita. Sono gusti poi, no?
Anche la la tecno vedi? Sì ovviamente, perché la tecnologia in questo, ti posso dire, da uomo mi aiuta perché andare a fare shopping co co con determinati tipi di ragazze
Eh. È deleterio, però
sai quando entri sai quando entri, e non sai quando esci. Ecc
Ma non s ma non sai neanche come ne esci, se vogliamo, però vabbè, quelli sono piccoli dettagli, eh.
Ehm, capito mentre s internet 2 secondi vedi quelle 3, 4 cose, hai un'ampia vetrina di cose da vedere in un colpo solo, in un unico schermo e magari hai più possibilità di scelta immediata.
Mh. Mh, mh, Capito.
Capito? Questo magari sì, questa è una salvezza a mio avviso, questa è una questa sì.
<giggles> Questo ce lo concediamo, dai. Va bene dai, però quantomeno, mhmm, mi piace l'idea che tu comunque abbia un uso sicuramente, ehm, abbastanza disciplinato, no, del del dispositivo, ehm, che ci accompagna in ogni istante della nostra vita, e che comunque riesci anche a riconoscere quei momenti in cui, mhmm, invece bisogna tenerlo al di fuori da tutto e da tutti, no?

Ah, okay. Quindi comunque non è che ne faccia chissà quanto uso, ehm, spropositato, ecco. Ehm, lo fai in maniera sempre, mhmm, abbastanza disciplinata, ecco, non non ti capita di perdere la cognizione del tempo a scrollare o comunque a curiosare sui social o fare cose simili.
Guarda, ho letto, non molto tempo fa, una notizia che Facebook, ha deciso di limitare con un timer, ehm, l'utilizzo dell'applicazione con i reel, perché la stessa Facebook si è resa conto che la gente perde troppo tempo a visionare in continuazione reel. Questo mi ha fatto riflettere, mi ha fatto anche un po' spaventare sotto certi aspetti, perché io, mhmm, caratterialmente sono una persona che quando mi rendo conto che sto facendo una cosa e sta diventando un vizio, tranne le sigarette purtroppo, <sucks teeth> ehm, cerco di di togliermelo ehm, di toglierlo quanto prima.
Ma dai. Mh. Ah, beh. Mh. Mh-mh. Quanto prima. Ma, ehm, tu invece, mhmm, hai delle persone a te care che, ehm, noti appunto quanto siano veramente dipendenti da questo utilizzo spropositato del cellulare? Lasciando stare le situazioni di esigenza, di necessità.
A me care fortunatamente no, perché secondo me è anche una questione generazionale. Mhmm, i miei amici sono più o meno hanno più o meno la mia età, o sono qualche anno più grande di me, e quindi fanno un uso prettamente, diciamo, forse normale, insomma, non stanno attaccati ai social a farsi le fotografie facendo, sai, quelle fa fa facce strane tipo i bacetti, o i video strambi che si vedono con quella eh sì, ste ste ste cose che, mhmm, mi mi mi mi fanno mi fanno arrabbiare, cioè mi mi sentirei stupidino a fare 'ste cose, cioè proprio non
Mh. Famosi selfie. I famosi sel <chuckles> <chuckles> Ma come? C'è la gara a fare il selfie più bello e tu ti arrabbi.
Uhm, mhmm, non lo so. Io uso il cellulare ecco, per fare se proprio parliamo di foto, per fare foto a bei panorami
okay, chiaro.
o o paesaggi, eh invece, mhmm, per dirti la mia ragazza fa fotografie di cose alimentari.
Mh, mh, mh.